ครับ เออ ๆ ใช่เลย มัน มัน อือ มัน ประเด็นมันชัดเจนเลยเนาะครับว่า เฮ้ย ยุคนี้เศรษฐกิจ นี้ มัน อ่า มันขับเคลื่อนด้วยเงินเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดแบบ โอ้โฮ คนที่เขาไม่ได้แบบตั้งใจจะมาทำงาน ที่มันต้องรับใช้ประเทศ อย่างเงี้ย โอ้ แล้วเขาก็ เขามีวัตถุประสงค์ ที่ อ่า เออ แอบแฝงเนาะ เอาง่าย ๆ ก็คือเหมือนจะไป ไปหาเงินก็แล้ว ไปหาเงินเลยก็แล้วแต่เนาะ ซึ่งถ้าเกิดคนแบบนี้เข้าไปอะ โอ้โฮ แล้วเราที่เป็นประชาชนน่ะ เราก็ต้องเจอในส่วนที่แบบอะไรที่มันแบบไม่โปร่งใสอีกเยอะเลยเนาะ โครงการอะไรต่าง ๆ ที่เขา เอ่อ พร้อมจะทำที่เพื่อจะหา เข้า อ่า เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเนาะ เออ ๆ ผมก็เลยแบบ อืม
อืม ใช่ อืม อย่างอื่นเนาะ แอบแฝง อืม อืม ค่ะ อืม อา เนาะ อืม โอ้โฮ ใช่ มาก ๆ เลย โอ้โฮ แล้วยิ่ง โอ้โฮ คือในปัจจุบันน่ะ มันเห็น โอ้โฮ โอ้โฮ แบบเห็นมาก ๆ แล้วก็ถ้าถามเราเนาะว่า โอ้โฮ เราอะ เคยมีประสบการณ์ไหม ครั้งไหนไหมที่ทำให้เราเนี่ย เข้าใจว่าการเลือกตั้งมันสำคัญมาก ๆ ก็น่าจะเป็น เอ่อ ของประเทศไทยเลยมั้งคะ แบบยุคก่อนหน้าเนาะ ที่ เอ่อ คน คน ลุงคนหนึ่งแล้วกันค่ะ โอ้โฮ มันแสดงให้เห็นถึงสิ่งแบบต่าง ๆ เยอะมากมายเนาะ คุณว่าแบบ โอ้โฮ ประเทศของเรามัน <tsk> มันขนาดนี้แล้วเหรอ มันไม่พัฒนา มันเป็นการเหมือน อา พอพูดถึงเศรษฐกิจ มันก็เอื้อให้แค่คนกลุ่ม ๆ หนึ่งเนาะ ซึ่งมัน ล มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ อ่า ซ เศรษฐกิจปัจจุบันน่ะค่ะ คนเริ่มมีการแบบแบ่ง มีการแบบ <tsk> แบ่งแยกชนชั้นมากยิ่งขึ้น เพราะว่าอย่างที่บอก คือ รัฐบาลอำนวยสิ่งต่าง ๆ ให้แค่คนกลุ่มสูงเนาะ มันเลยทำให้บางคนเนี่ย ขาดรายได้ ขาดการศึกษา นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายค่ะ มันเลยทำให้เรา เราเองเนี่ยค่ะ โอ้โฮ เห็นถึงความสำคัญว่า เออ ครั้งถัดไปเนี่ย ถ้าเราไม่ไปเลือกตั้ง เราก็จะได้คนแบบนี้สิที่ <tsk> ไม่เอื้อให้กับเราเลย เอื้อให้กับคนอื่น ๆ เนาะ โอ้โฮ การไปเรียนอะไร กว่าเราจะได้เงินมาสักบาทมันก็ลำบากค่ะ มันก็เลยทำให้เราเห็นถึงความสำคัญ ของ ตั้งมากยิ่งขึ้นค่ะว่า ครั้งต่อไปเนี่ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนอะค่ะ เราควรให้ความร่วมมือมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่า คือ ทุกอย่างเขาก็เข้ามาเพื่อ จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้กับเราเนาะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี ใช่ คิดว่าดังนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะเลือกใครเข้าไปค่ะ ก็เลย หลังจากนั้นก็เลยให้ความสำคัญกับการเลือก ตั้งมาก ๆ เลยค่ะ
ครับ ครับ เออ ๆ ๆ เออ เป็นไงบ้างครับ ประเด็นนี้? ครับ ครับ อา ครับ <chuckles> อา ๆ ครับ อืม ครับ ผม อืม อือ ๆ อืม อืม อืม อือ ๆ ใช่ ๆ อือ ๆ อือ เออ เออ ๆ ครับ อือ ๆ อืม อา ครับ อือ

ใช่ ใช่เลย ก็เนาะ มันก็มี สุดท้าย เหมือนผมก็เห็นด้วยกับคุณเลย สุดท้าย มันอยู่ที่การเลือกตั้งเนาะ ถ้าเราเลือกคนที่ดีแล้ว แล้วคนที่ดีคนนั้นน่ะเขาสามารถเป็นกระบอกเสียง เขาสามารถ รับรู้ถึงปัญหาที่ประชาชนแบบว่าส่งถึงมาเนาะ เอ่อ พวกปัญหาใหญ่ ๆ ต่าง ๆ เขาก็เอาตรงเนี้ยไปทำงานต่อเนาะ ไป เอ่อ ไปคุย ไปในที่ประชุม ในที่มติต่าง ๆ ซึ่ง เอ่อ ผมว่า เราก็ต้องฝากฝังกับคนพวกนี้ แล้วก็ เออ เนาะ คนเหล่านี้ แล้วก็ เราก็ต้องแบบเลือกตั้ง เราก็ เอ่อ ร่วมมือกันไปเลือกตั้งให้ดีที่สุดอะครับผม เนาะ
อืม อืม ค่ะ คนเหล่านี้เนาะ อืม อืม อืม เห็นด้วยมาก ๆ แล้วก็ โอ้โฮ พอพูดคุย ถึง ตั้งเนาะ เพราะอย่างที่บอกไปเลยว่า การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เนาะคุณ มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามาก ๆ เลยว่า ชีวิตเรา 4 ปีข้างหน้าจะดีหรือแย่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำที่เราเลือกเลยเนาะคุณ
อา